हुँ, हुँ, जी।
लेकिन फ़िर एक दिन एक दोस्त ने मुझे एक सिंपल सी बात बोली। वो दोस्त कह रहा था प्रॉब्लम तेरे आइडियाज़ में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे पेशेंस में है।
हाँ।
तब मुझे समझ आया कि मैं गलती क्या कर रहा था, मैं अपने ड्रीम्स को एक इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह ट्रीट कर रहा था, बस 2 मिनट में रेडी हो जाए, लेकिन असली सक्सेस को टाइम डेडिकेशन और लगातार एफर्ट चाहिए होता है।
जी।
यही से मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख ली। और उसी पर मैंने काम किया है।
हुँ। नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है और अ, आप आपने जो अ, ये अपना अनुभव साझा किया उससे मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं कभी-कभी सुनाती हूँ। मतलब कहानी क्या है वो एक उस उसकी कहानी है कि <smacks lips> अ, किसी ए संत ने एक आ आदमी को म म एक आदमी जो बहुत गरीब था और उसके पास धन नहीं था, उसको एक संत ने आशीर्वाद दिया कि, "इस ज़मीन पर अगर खोदोगे तो तुमको अ, सोना मिल जाएगा।" संत ने उसको एक ज़मीन का टुकड़ा बताया और बोला यहाँ अगर खोदोगे, तो तुमको ज़रूर सोना मिलेगा। तो फ़िर अम अ, उस आदमी ने एक जगह खोदना शुरू किया लेकिन 4-5 घंटे खोदता रहा लेकिन सोना नहीं निकला, फ़िर उसने उसी ज़मीन के एक दूसरे भाग में खोदना शुरू किया लेकिन सोना नहीं मिला और इसी तरीके से उसने 3-4 दिन लगाकर अलग-अलग जगहों पर खोदा लेकिन कहीं सोना नहीं मिला, फिर वो संत के पास गया कि आपने बोला था इस जमीन के टुकड़े पर सोना है पर मैंने पूरी ज़मीन खोद डाली लेकिन कहीं सोना नहीं मिला, तो उस संत ने उसको यही बोला कि तुमने जहाँ अलग-अलग खुदाई करी, अगर तुम सारी खुदाई एक ही जगह पर करते तो तुम्हें वहाँ से सोना निकलता, लेकिन तुमने थोड़ा-सा खोदा छोड़ दिया कि नहीं मिला, तो इस वज़ह से तुम्हे सोना या सफलता नहीं मिल पाई। <chuckles>
हुँ, बताइए? बताइए? अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। ऐसी तो बहुत-सी कहानियाँ हैं।
जी।
अगर मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ कि हमें अपनी गलतियों से

हाँ। क्योंकि हम लोग का दिम अ, जो बड़े लोग हो जाते हैं, उनका एक तरीके से दिमाग में बात बैठ जाती है।
जी एक और एक और बात आ जाती है जी।
हाँ, हाँ। नए लोग होते हैं, वो और आजकल दुनिया बदल भी गयी है, बहुत तेजी से बदल भी रही है, तो हमेशा पुराना ज्ञान ही काम नहीं आ पाता या पुरानी सोच।
जी, जी, जी। हमें टाइम के साथ उसको एडाप्ट करने की वो होना चाहिए हमारे अंदर।
हुँ।
तो चलिए

बिल्कुल।
एक वक़्त ऐसा था जब मैं हर चीज़ फास्ट मतलब हर चीज़ जल्दी चाहता था। जल्दी रिजल्ट आ जाए ये हो जाए वो पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट जब लेकिन चीज़ें मुझे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होने
हुँ।
तो मैं फ्रस्ट्रेट होने होने लगा था और वहीं से मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख ली।
हुँ।
इसीलिए लाइफ में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी मतलब अहम फैक्टर है ये।
बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जब हम कंसिस्टेंटली कुछ काम करते हैं। तो हर दिन हमें वो नहीं दिखता कि कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन काफ़ी समय के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा-सा परिवि परिवर्तन हो चुका है। जैसे मैं वेट की बात कर रही थी, तो धीरे-धीरे एक्सरसाइज करता था, रोज़ कुछ नहीं दिखता था। लेकिन 2 महीने बाद उसने चेक किया तो उसका काफ़ी वेट कम हो गया था।
चुनना।

अ, कोई विद्यार्थी अ, जो अ, मतलब क्लास में ऐसा विद्यार्थी था जो अम, शरारतें बहुत करता था और नाक में दम करता था टीचर्स की उस टाइप का विद्यार्थी था। तो एक दिन उस अ, उसको ज़्यादातर टाइम उसका अम ह मेरा काम यही होता था कि उसको चुप कराया जाए। ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो एक दिन उसने कुछ क्वेस्चन पूछा तो मैंने उसको चुप करा दिया क्योंकि उसकी इमेज मेरे दिमाग में यही बनी थी कि वो एक शरारतपूर्ण प्रश्न पूछेगा। लेकिन बाद में ज क्लास के बाद जब मैंने विचार किया तो पाया की उसका उसने जो प्रश्न पूछा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और इंटेलिजेंट प्रश्न था। लेकिन उस उसकी जो छवि मेरे दिमाग में बनी हुई थी उसकी वजह से मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये मेरे से एक गलती हुई तो बाद में मैंने इसको सुधारा, उस स्टूडेंट को बुलाया
अच्छा। अच्छ अच्छा।
और अ, उसके प्रश्नों का जवाब दिया और उसको इनकरेजमेंट भी दिया कि अपनी बात ढंग से रखो और ये मेरी गलती थी कि मैंने उसकी बात क्लास में नहीं सुनी।
अच्छा।
आपका ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहाँ आपने गलती से सीखा हो अपनी?
सच कहूँ तो गलतियाँ किससे नहीं होती है, सबसे होती है।
जी।
लेकिन असली बात कहूँ तो उन गलतियों से हम क्या सीखते हैं ये बहुत ज़रूरी है।
हुँ।
ये बात मतलब जब तब की है जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था।
जी।
मैं एकदम एनर्जेटिक था बिल्कुल मतलब अ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सपने बहुत बड़े थे।
हुँ।
लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं जल्दी सक्सेस चाह रहा

तो, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या रही है?
अम, ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि, काफ़ी सारी सीखें ज़िंदगी में मिलती रहती हैं, तो उनमें से 1 सबसे बड़ी सीख क्या रही है, ये बताना मुश्किल है लेकिन फिर भी अम, अगर मैं कहूँ, तो ये सीख मु मैं अ, कह सकती हूँ जो मुझे मिली है, वो ये है कि अ, किसी के संग भी आप कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। क्योंकि अग अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, तो फिर आपको दुःख होता है।
जी। अच्छा। अच्छा।